Eee, aslında sanki bu pop müziğin başlangıcında, eee, işte, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi sanki Değil mi? Onlarla başlayıp, işte, Tarkan'ın, Burak Kut'un, işte, o dönem bir de Tayfun vardı mesela onların gelişi sanki doksan üç doksan dört mü acaba biraz, biz sonrası mı acaba?
Evet. Evet. Tayfun, evet. Eee, evet, bak, Harun, Aşkın Nur Yengi, Sertab, eee, Oya Bora, Oya Bora vardı, Sevmek Zamanı, e ondan sonra Nilüfer, eee, Sezen her daim vardı zaten. Levent Yüksel, Deniz Arcak, onlar doksan bir doksan iki, işte. Eee, sonra diğerleri, işte, Burak Kut, Yonca Evcimik falan onlar daha sonra geliyor. Ama yolu açanlar ne kadar kıymetli. Yani Harun Kolçak Bu arada ben, eee, çok tesadüfen geçenlerde bir metal belgeseli izliyordum, eee, bir Türk'ün yaptığı bir metal belgeseli YouTube'da. Harun Kolçak, eee, konuktu belgeselde, rahmetli k ölmeden önce, eee, ve o kadar sert bir metalci ki Harun Kolçak.
A, evet. Sevmek Zamanı, evet. Levent Yüksel, evet. Hımm. Hı hı. Evet, gerçekten, değil mi? Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Gerçekten mi? A! Metal müzikle ilgili bir belgeselde ona söz verilmiş. O da müziği anlatıyor. Ay, çok ilginç.
Evet, evet, böyle Evet. Tabii, aynen öyle. Eee, be bir de, tabii, İngilizcesi falan da çok iyi. Böyle İskandinavya'ya falan gitmiş, böyle o metal gruplarının içinde yer almış. Eee, onlar geldiğinde onları ağırlamış Türkiye'de. Eee, adını sanını bilmediğimiz death metal grupları metal grupları, hepsini biliyor, eee, ve gerçekten ölene kadar da çok sıkı bir metalci olarak yaşamış. Emm, evet, bu hiç bilinmiyor, emm, ama aslında dı sonra bende taşlar yerine oturdu. Eee, hani saçlar, hatırlarsan kıvırcık, uzun saçlar, ondan sonra dar pantolonlar, eee, 80'ler, tabii, 80'ler, işte, onlar yani. Aaa, şimdi biz 90'lar Türk popu konuşuyoruz ama bir de 80'ler heavy metal dönemi var. Eee, o a ayrı bir dünya ve bak onlar da hâlâ dinleniyor. Yerine yenisini koymak mümkün değil yani, gerçekten.
Hımm. Hıı, enteresan. Çok ilginç, bu hiç bilinmiyor. Öyle mi? Evet. Hımm. Oradan etkileniyordu belki de. Hı hı. Tabii. Değil mi? Evet, aslında o dönemlere gerçekten imza atmış çok yerleşmiş in i ya müzikseverlerin hafızasına çok kazınmış kişiler. Dediğin gibi mesela Türk popunda da o 91'le başlayan ve ardı ardına çıkan kişiler hâlâ, eee, varlar ve hâlâ insanlarda etki ediyorlar gerçekten inanılmaz güçlü bir şey bu.
Eve Kesinlikle öyle. Eee, bir de geçenlerde çok daha orijinal bir şey öğrendim. Eee, Mustafa Sandal
Hıı.